Oye, y hablando de estilos, ¿cómo ha cambiado tu estilo a través de los años? ¿Dirías que tu estilo ha cambiado de cuando eras adolescente a como eras ahora, o, cuando estabas chico?
Em, yo creo que sí, bueno, particularmente, eh, más en esa etapa de de la infancia, porque, pues, ahí quien quien me vestía, pues era mi mamá. Entonces
Claro, sí.
Sí, sí, sí. En entonces, este
Tiene sentido. Ajá, sí tiene sentido que haya cambiado, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, en ese entonces me acuerdo mucho que que me ponía camisas como de cuadros, con jeans. Como que un look muy, mm, o, al menos medio vaquero, no sé si si se podría decir así.
Ajá. Okey, sí.
Pero no me gustaba, me acuerdo <chuckles> que no me gustaba.
¿Y y llegaste alguna vez como a expresarle <chuckles> que no te gustaba, o, ya simplemente cuando tú tuviste edad suficiente cambiaste de estilo tú?
Pues, yo creo que alguna vez le le habría dicho, pero n no me me ha de haber pu hecho mucho caso. Debió decirme como: “Pues es la ropa que tienes, y es la que te vas a poner”, o algo así, estoy casi seguro. Sí, justamente. Entonces, este, pues sí, ya ya conforme fui creciendo un poco más, que fui siendo un poquito más consciente de lo que usaba, pues ya, este, ya nos llevaban a a comprar ropa y ya teníamos un poquito un poquito de libertad para para elegir. No no diré
<chuckles> Es lo que hay, es lo que te tocó. <chuckles> Ujú. <laughs> Mucho énfasis en el poquito. <laughs>
Ajá, sí, sí, porque no era como que, ay, este, no sé. Es que cuando cuando eres niño, pues, te gustan como que cosas medio extravagantes. Entonces, este, pues era como de: “No, ¿cómo te vas a poner eso?", ¿no? A lo mejor era algo fosforescente, así super feo, que, bueno, que ahorita puedo decir que es feo, pero que cuando era niño decía: “Guau, está increíble", ¿no? Entonces, este, por ese lado, pues sí, mis papás era como de: “Okey, sí, sí, sí puedes escoger
Claro, sí.
pero vamos a ver" ¿no? O sea, dame tu sugerencia y yo veo si la pruebo, o, no.